Ja, hallo, grüß dich. Ich bräuchte heute mal dein offenes Ohr und vielleicht den einen oder anderen Ratschlag. Es geht um das allseits beliebte Thema Schwiegereltern.
Mhm.
Und, äh, zwar wohnen wir sehr, sehr eng beieinander, quasi auf demselben Grundstück, aber schon in getrennten Häusern. Ähm, diese Wohnsituation, die besteht jetzt so seit 1/2 Jahr. Also, wir haben das Haus der Oma geerbt, ist 'n ziemlich großes Haus. Ist auch alles wunderbar fürs Kind, für den Hund. Wir können rüber in den Garten gehen und so weiter. Aber, ähm, irgendwie überschreiten die beiden Schwiegereltern da, nicht beabsichtigt, aber eher unbeabsichtigt mal die eine oder andere Grenze, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, sie stehen auf einmal unangekündigt da, äh
Ach so, ja.
mitten in der Küche, wenn man morgens vielleicht noch im im Bademantel, grade am Wochenende, da in Ruhe seinen seinen Kaffee trinkt und, äh, vielleicht noch gar nicht auf fähig aufnahmefähig ist, dann sind die da schon mitten in Action, wollen mit dem Kind was machen, wollen im Hof was machen und so weiter. Äh, ich habe es auch schon mal erlebt, da habe ich, äh, 'n Nickerchen auf der Couch gemacht. Auf einmal steht meine Schwiegermutter mitten im Wohnzimmer. Ja, das sind für mich so Grenzen, die die beiden da klar überschreiten, die mir nicht so gefallen, wobei ich das ganze versuche respektvoller zu machen. Wenn ich rüber gehe, ich klopfe zum Beispiel, ne? Ich weiß nicht, äh, äh, wie siehst du denn das?
Mhm. Mhm. Ja, also, ich kann dich da voll verstehen, ne? Also, wenn du da dein eigenes Heim hast, dann möchte man da nat natürlich auch gefragt werden, wenn man da, äh, quasi Gesellschaft bekommt. Und du sprichst es ja auch, äh, ganz klar an. also, da das sind ja teilweise Situationen, wo man jetzt überhau überhaupt nicht mit rechnet, dass da jetzt irgendwie die Schwiegereltern auf einmal auf der Matte stehen. Ja, also, das glaube ich dir auf jeden Fall, dass das sehr frustrierend ist für dich. Wie also, du hast schon gesagt, du versuchst da respektvoll mit äh, mit umzugehen. Was hast du da bis jetzt immer so gemacht?
Also, erst mal versuche ich denen das vorzuleben, so wie ich das gerne hätte, ne? Das heißt, ich gehe rüber, bevor ich reingehe klopfe ich. Ich gehe nicht zu irgendwelchen unchristlichen Zeiten rüber. Mache mich immer erkenntlich. Äh, tue nicht so, als wenn das hier ganz normal wäre, wenn ich rein und raus stolpere bei denen. Habe aber jetzt noch nicht mal das, äh, irgendwie konkret angesprochen, weil ich halt auch niemandem auf den Schlips treten will, ne? Ich bin ja der Schwiegersohn, das heißt, ich bin mit der mit deren Tochter verheiratet. Vielleicht sehen die das auch irgendwie so als normal an und wenn ich dann, äh, dazu was sage, bin ich der Buhmann. Das möchte ich halt nicht. Also, ich mag's schon gerne harmonisch. Ähm, ich möchte ungern auch jemanden verletzen oder irgendwie knatschern. Wer es halt abbekommt, ist meine Frau, ne? Der sage ich das dann halt immer: „Mensch, ich finde das nicht okay.“ Und vielleicht setze ich da auch unbewusst 'n bisschen drauf, dass sie die Situation für für mich klärt und dass sie diese Grenzen setzt. Aber irgendwie klappt das nicht.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay verstehe, ja, ist natürlich 'ne schwierige Situation. Auf der einen Seite, willst du ja deine Ruhe haben auch manchmal, aber auf der anderen Seite, ja, äh, steht da auch quasi so 'n gewisses Konfliktpotenzial, wenn du da vielleicht dieses Thema ansprichst. Was sagt denn deine Freundin dazu? Stört sie das auch, oder findet sie das in Ordnung?
Na ja, ich glaube, ihr ist es egal. Das sind halt ihre Eltern, die hat schon, 20 Jahre ihres Lebens mit denen in einem Haus gewohnt. Von daher, ähm, belastet sie das wahrscheinlich, n nicht so wie mich. <breath> Ich glaube, sie hat da manchmal auch Verständnis für also für für für meine Sicht, gibt mir dann aber zu verstehen, ähm, ja, ich sehe das vielleicht alles 'n bisschen zu dramatisch <clears throat> und so nach dem Motto: „Gewöhn dich doch einfach an die neue Situation.“ Ähm, aber trotzdem, finde ich das halt manchmal unangenehm für mich und merke dann auch, ja, ich möchte das aber so nicht. Also, ich möchte da schon eine ei zumindest eine kleine Grenze.
Mhm. Okay, äh, wie würdest du dir das am besten wünschen? Also, wo wär dann die Grenze für dich?
Na ja, dass zumindest geklopft wird, bevor man hier reinkommt, ne? Oder dass man sich mal erkenntlich zeigt. Wir haben auch eine Durchgangstür zum anderen Grundstück, dass die vielleicht mal abgeschlossen werden kann, so zumindest in der Abendzeit, ne? Dass man sagt: „So, pass auf, wir haben jetzt hier alle den ganzen Tag zusammen verbracht und jetzt schieben wir im wahrsten Sinne des Wortes mal den Riegel davor. Wir gehen jetzt jeder in sein eigenes Haus und da gibt es dann auch keine Überraschung. Und morgens, wenn wir alle wieder bereit sind zu interagieren, dann wird dieser Riegel einfach aufgemacht.“ So hätte ich das am liebsten.
Mhm. Okay. Ja, das, äh das ist natürlich wird ihnen wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Das kann ich mir, äh kann ich mir auf jeden Fall denken, ja.
Ja. Nein, nein. Diesen diesen Riegel gibt es tatsächlich, ne? Also, wir haben wirklich da so 'n Tor mit 'nem Riegel, der geht auch nur von unserer Seite aus, äh, zu öffnen. Den habe ich vielleicht schon ein zweimal geschlossen. Oh, da musste ich mir von allen Seiten anhören: „Oh, das kannst du doch nicht machen. Was ist denn, wenn mal was passiert und, äh, wenn mal was ist mit der Kleinen“ oder was weiß ich. Wo ich mir dann denke: „Okay, dieses Haus, äh, stand 10 Jahre fast leer und da hat's keinen interessiert, wenn dieser Regel zu war. Nur jetzt muss er halt immer offen bleiben.“
Mhm. Ja, gut, aber es hat sich auch was geändert oder so. Ihr seid jetzt quasi eingezogen und, ähm, ja, es ist ich meine, ja, also, kannst du deine kannst du die Eltern von deiner Freundin da auch irgendwo nachvollziehen? Also, jetzt nicht, dass dass das gerechtfertigt ist, will ich gar nicht sagen, aber dass du da irgendwo ja?
Ja. Ich glaube ja, ich glaube, die machen sich da gar keine Platte darum. Also, das ist keine böse Absicht von denen. Die freuen sich so una ungemein, dass wir hier wohnen, ähm, dass ihre Tochter wieder da ist, dass sie jetzt die Enkelin haben und so weiter. Ist keine böse ich ich kann die total verstehen und sicherlich, ähm
Mhm.
Also, ich werde in dieser Situa ich bin der, der gerade in dieser Situation am meisten zurücksteckt. Ich möchte halt einfach für mich irgendwie eine Situation haben oder eine Op eine Option, dass ich mal sagen kann: „So Leute, das war jetzt alles total schön mit euch. Das macht ja auch Spaß.“ Äh, ich mag die beiden auch sehr und trinke mit meinem Schwiegerpapa mal gerne 'n Bierchen, aber ich brauche irgendwie diesen Gedanken im Kopf: „Ich kann jetzt hier selbst bestimmen und hier ist jetzt diese Grenze.“
Mhm. Okay, ja f da dir fehlt dann wahrscheinlich auch manchmal 'n bisschen die Privatsphäre, oder?
Genau, das ist es, die Privatsphäre.
Ja, verstehe. Ja, also, denkst du das Gespräch, d was du wahrscheinlich irgendwann leider führen musst, muss dann auch einfach so diesen Konflikt beinhalten? Denkst du, du kannst da vielleicht auch dein Anliegen da bisschen glaubhaft und so authentisch nicht einfach rüberbringen?
Ja, nur da habe ich, ähm, Bedenken, dass es dann ein 3 gegen 1 wird ähm, und es mir ausgeredet oder so nach'm Motto: „Ja, jetzt stell dich nicht so an. Ähm, wir haben uns doch ja alle total lieb und das ist jetzt halt einfach so“, ne? Das ist halt, äh, ähm das Problem, was an der Situation ist: ich bin der Einzige, der es so sieht, ähm, aber trotzdem ist es mir halt auch wichtig, ne, ähm, da Teil des Ganzen zu sein und ich möchte auch 'n bisschen, dass ich da respektiert werde. Weil, äh, manchmal komme ich mir vor dann, als als ob ich da hier nicht viel zu melden habe, was solche Sachen angeht.
Ja. Mhm. Ja, also, das kann ich natürlich auch voll nachvollziehen, ne? Also, wenn man quasi der Mann im Haus ist, will man sich natürlich auch so fühlen, ne? Und, ja, da f da, äh <chuckles> da da komms ko kommst du wahrscheinlich ja manchmal 'n bisschen zu kurz. Ja, also, ich ich aber ich ja, ich würde ja du du machst es mir echt, äh, ja also, du machst echt klar, dass du da 'n echt 'n Problem damit hast. Also, ich würde das auf jeden Fall ansprechen, auch wenn es, äh, wahrscheinlich erst mal 'n bisschen schwieriger wird. Ich denke, du hast da auf jeden Fall paar gute Argumente, also, wie ich das so höre. Ich meine, du magst sie ja auch, also, vielleicht ist das auch mal so so 'n ist ja schon mal besser, als wenn du da wenn da jetzt irgendwie, ja, böses Blut herrschen würde oder so. Aber du kannst ja auch ja, ja, aber du kannst ja auch quasi so damit anfangen. Also, dass dass du sie ja wirklich gerne magst und dass dass dass du es auch cool finde, dass diese Wohnsituation es existiert, aber du halt manchmal einfach so gerne deine Privatsphäre hast und da da dass du das einfach brauchst. Und dass es auch überhaupt nichts gegen sie ist, aber ob sie da vielleicht einfach, äh, das respektieren könnten und da vielleicht auch einfach mal anklopfen, wenn sie kommen.
'N bisschen. Ja. Und so ein Mhm. Ja. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Mhm, okay. Und, ich sage mal, wenn ich das vielleicht irgendwie, äh also, meinst du, ich soll das mit mit allen gleichzeitig besprechen oder lieber mit, äh, jedem einzeln oder weil ich habe da echt Respekt vor der Situation, dass dann 3 gegen einen ist, weißt du?
Ja, also, ich weiß gar nicht, ob deine ich meine, e es geht ja da mehr mehr oder weniger nur um dich, oder? Also, um es geht ja dann nicht unbedingt um deine Frau und ihre deine deiner Frau, ist es ja egal. Genau. Also, würde ich einfach vielleicht an deiner Stelle sogar einfach nur zu den beiden Eltern hingehen oder nur zu dem Vater oder nur zu der Mutter, je nachdem, zu wem du wen du 'n besseren Draht hast. Und da vielleicht einfach mal das Gespräch suchen und sagen: „Hey, äh, ich ich, äh ich ich fühle mich da bisschen, äh, ja, nicht ganz ernst genommen, wenn ich dir wenn ich da mal so was sage.” Oder: „Ich, äh, ja ich ich hätte einfach dies und das gerne, o ob ihr das verstehen könnt.“ Da hast du dann vielleicht auch nicht diese 3 gegen 1 Situation, wenn du dann gegen alle auf einmal anreden musst. Sondern da kannst du vielleicht auch das 1 1 Gespräch mit dem Vater suchen. Wenn du da den besseren Draht hast zu ihm und ob er das vielleicht auch irgendwo verstehen kann. Weil ich kann mir vorstellen, dass der Vater, wenn du ihn so drauf ansprichst, vielleicht auch sagt: „Ja, ich hät habe auch gerne mal meine Ruhe.“ Oder: „Ja, d ich kann schon verstehen, warum man manchmal einfach gern allein sein will.“ Also, ist vielleicht, äh, bei der beim Vater noch bisschen einfacher als bei der Mutter, also, könnte es mir vorstellen.
Nein, da geht es nur um mich. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist 'ne ziemlich gute Herangehensweise, im besten Fall dann noch mal beim Bierchen in 'ner guten Atmosphäre, ne? Ähm, und wenn man dann gute Gespräche hat, da hast du wahrscheinlich recht, dass ich da mit dem Schwiegerpapa schon einen Nenner finden würde und, äh, ihn da so 'n bisschen auf meine Seite kriege, ne? Dann liegt es nur noch daran, dass er das, äh, den beiden Mädels verklickert, ne? Ja.
Mhm. Mhm. Ja, <chuckles> aber ich ich glaube, also, das da da bist du dann auf jeden Fall schon deutlich 'n Schritt weiter, wenn du wenn du da wahrscheinlich so das er den 1. Schritt da mit dem Vater gegangen bist. Ähm, ich dann kann er ja quasi dann separat noch mal mit ser mit seiner Frau reden und du noch mal separat mit deiner Frau. Und dann, ja, glaube ich, ist das alles so 'n bisschen entspannter vielleicht für für dich am Ende.
Das Das klingt nach 'nem, äh, ziemlich guten Plan. So habe ich das halt auch noch nicht gesehen, dass ich mir einen raussuche und mit dem das mal bespreche, also, jetzt außer meiner Frau, ähm, und versuche dem das mal in Ruhe sachlich zu schildern und der dann vielleicht Verständnis für mich hat und das dann, äh, noch mal in der Gruppe für mich streut. Grade wo ich 'n guten Draht zu meinem Schwiegerpapa habe
Mhm.
könnte das klappen. Ich hatte halt wirklich die ganze Zeit Respekt vor dieser Situation 3 gegen 1 und dass man mich dann nicht versteht. Aber so habe ich das noch nicht betrachtet, mir da einen aus der Herde rauszusuchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das 'n ziemlich guter Lösungsansatz ist. Vielen Dank dafür.
Mhm. Ja, freut mich, dass ich dir dass ich dir helfen konnte. Und ich hoffe natürlich, dass es alles so läuft, wie du dir's so vorstellst und dass du dann vielleicht auch dein Willen am Ende bekommst.
Super. Vielen Dank. Tschau.